À, ra vậy, thông tin rất là hữu ích ha. Vậy thì, ờ, khi mà bạn học kỹ năng mới thì mình rất là tò mò là bạn học một mình hay là bạn học cùng với ai nữa? Có người quen nào học cùng với bạn hông?
À, ừm. Tại vì thực ra thì cái lớp học kỹ năng, ưm, liên quan đến giao tiếp này ấy, nếu mà học 1:1 thì nó khá là đắt đi. Mình hỏi cái khóa một một tận 12.000.000 mà ch thì có 7 buổi thôi nhá. Thế là mình cũng thấy xót tiền, thế là ừ.
Ừm. Thế đó hả? Ờ. Ờ, tức là mình học được kèm trực tiếp với lại giảng viên luôn, đúng hông bạn? Bạn được kèm trực tiếp, đúng hông?
Ừ, mình học trực tiếp với giảng viên thế cho nên là nếu mà học 1:1 thì sẽ đắt, thế là lúc đấy là mình chọn tách là mình học theo lớp. Thì lúc đấy là bên trung tâm thông báo với mình là lớp mỗi một lớp học sẽ có khoảng từ 8 đến 12 người ấy, học trong 7 buổi với học phí là 2.500.000 thế là mình thấy, ừm, giá này cũng ô kê, cũng mềm đấy. Mà học trong khoảng thời gian như thế thì mình thấy cũng ổn, thế là mình chốt là mình đăng ký luôn. Nhưng mà may quá, đến lúc mà mình đăng ký á, thì lớp học của mình thì chỉ có 6 học viên thôi, nhưng mà với giá tiền vẫn, ưm, y như cũ ấy, thế là mình cũng hời rồi. <chuckles>
À. Ừm. Ừm. Hay quá. Ừm. À. Ồ. Mình thấy là cái cách học của bạn rất là chủ động luôn á. Vậy thì á bạn có một cái thói quen nào khi học giống như ghi chép nè, hay là, à, vẽ sơ đồ, hay là bạn dùng những cái ứng dụng những cái app để hỗ trợ cho việc học hông?
Ừm. À, thực ra ấy thì đối cái việc mà học giao tiếp như của mình ấy, thì cái quan trọng nhất đó chính là luyện trực tiếp với giáo viên và nhờ cô giáo sửa cho ấy. Ừ, chứ còn bảo để ghi chép thì, ừ, mình cũng chỉ ghi những cái vấn đề ví dụ như là cô giáo nhận ra được là mình đang mắc những cái vấn đề này ấy. Ví dụ như cái lúc mà hồi đầu khi mà mình mới đọc một cái câu đầu tiên lên á
Ừm. Thực hành, đúng hông? Thực hành, đúng hông? Ừm, mình hiểu. Ừm. Tức là ghi chép tình huống hả bạn, mình có phải ghi chép tình huống hông?
Có, có, có. Thì lúc đấy nhá, kiểu, cô giáo là sau khi mà nghe mình đọc một cái câu văn lên, đúng không? Thì cô đã nhận ra cái vấn đề của mình rồi, bởi vì lần đầu tiên cô nghe giọng của mình, đúng không? Thì cô cứ để đấy trước đã, rồi xong đó là đến khi mà vào cái buổi học rồi ấy, cô mới nói những cái vấn đề của mình ra là mình bị bẹt nguyên âm này, hay là, kiểu, cái giọng của mình nó cứ đều đều này. Thì khi ấy là mình sẽ phải ghi lại để mình nhớ là cái vấn đề của mình như thế nào, chứ hôm sau mình quên mất.
Để mình nhớ, ờ. Ừm. À. Ừm. À, ra vậy. Ừm.